Per proseguire la stagio
Ah, ho capito quindi proprio per un discorso di intrighi quasi politici.
Veramente econo sì, sì mo politici economici e io essendo diciamo non no no no, tanto non l'avrei mai fatto voglio dire non non porti i soldi a una società per allenare la squadra di quella società. Ehm, ma comunque non non potento non potendo, n non disponendo di di di di di risorse del genere, ovviamente in ogni caso non l'avrei mai fatto, ti dà ti dà una grossa delusione perché ti fa capire che il tuo merito non conta niente ehm, o la tua competenza.
Questo è proprio quello cioè, tu lo dici, mhmm, perché è proprio quello che hai sentito in quel momento oppure diciamo sa ecco, ti sei sentito proprio così.
Assolutamente, assolutamente l'importante è che tu abbia dei so esatto, perché se tu ehm, ehm, mi avesse detto: "Guarda non ti do più un rimborso spese, ma continui tu, a", probabilmente avrei accettato se se la società è in difficoltà, ma che che la società debba, ehm, scegliere un altro allenatore, ehm, indipendentemente dalle competenze, poi magari. ehm, era un bravissimo allenatore, ehm, ma soltanto perché ti garantisce una sponsorizzazione da tot soldi eh, io che ci sono stato a fare fino allora soltanto perché non ho questa possibilità
Esatto, no, no. Quindi tu ecco stai lì mhmm, quello che stai dicendo saresti stato aperto al dialogo a trovare qualsiasi, mhmm, qualsiasi altra soluzione, però insomma ti è stato annunciato quando le cose erano già pari e patte, quindi eh.
Ah certamente, certamente. Già fatte sì, per questo ti dico che poi il merito non conta niente, quella è una batosta grande perché t se tu fai un investimento sulle tue combe competenze, sul tuo merito, sulla tua passione e poi ti senti dire una cosa del genere come per dire: "Guarda che la tua passione, le tue competenze, il tuo merito non c non serve a niente", e allora prendi una mazzata perché se c vedi a una cosa prendi una mazzata. Diciamo che mh.
Mhmm, chiaro. E tu ecco sei sei in tutto questo sei rimasto comunque fermo nelle tue convinzioni oppure hai un po' vacillato, ecco rispetto alla tua passione per il calcio?
No, no, no, no, non ho vacillato perché ti ripeto poi ehm, come dire nel nella precedente volta poi diciamo la mia carriera è andata anche anche da calciatore è andata u anche un po' così, perché lì forse sì effettivamente poi mi sono accontentato, ho fatto la mia carrierina va bene, però forte di quella di quella come dire insoddisfazione adesso ci provo fino in fondo. Mi son detto: "Va bene, okay ti devi scontrare con tutte queste cose, però quantomeno pro provaci fino in fondo, ci sbatti la testa quando non ne non ne hai più, non ne puoi più o sei arrivato a un punto che dici basta, lo dici tu, non lo dicono gli altri."
Mh.

Ah! D'accordo, beh comunque c'è un è una bella continuità, vuol dire che ti sentivi maturo sufficientemente, a livello calcistico, per poter prendere in mano una piccola una piccola squadra in che contesto eri? Ecco.
Sì. Allora, diciamo che io ho fatto il percorso ormai <clears throat> è diversi anni che faccio faccio l'allenatore, ho cominciato con i con i ragazzini di 14 anni e, mhmm, ho sperimentato anche il calcio dei grandi. La seconda batosta è arrivata nel calcio dei gra perché con i ragazzini, bene o male, le soddisfazioni ce le hai, non ci sono grossi problemi, vinci, perdi, l'importante è che i i ragazzi, mhmm, gli fai coltivare una passione che, quelli magari più bravini, li aiuti a crescere, poi quando arrivi, invece, con i grandi, grandi, le con le cosiddette prime squadre, e lì, ehm, si instaurano, delle dinamiche che sono, intanto, legate a esclusivamente ai risultati, no, vittoria, sconfitta. Vittoria, sei bravissimo, perdi, sei bruttissimo, <chuckles> piccolissimo, <chuckles> scarsissimo.
Okay. Mh, c'è molta competizione, certo, anche un po' mhmm, anche un po' malsana, quindi non è una competizione che spinge a fare meglio, s
Esattamente. E e esattamente, è una la competizione malsana, ma più che altro, poco equilibrata nei giudizi, no. Uhm, avventura poco equilibrata nei giudizi, come ti dicevo, se se vinci 1 partita, anche se magari hai giocato male, sei bravissimo, se perdi 1 avendo giocato bene, sei scarsissimo, quindi non c'è grande equilibrio, da questo punto di vista. Però, la batosta dove è arrivata? È arrivata che dal dal momento che, uhm, io allenavo questa questa prima squadra con cui si era si era fatta, anche si era creata un'alchimia, anche particolarmente importante, dopo 1 vittoria il mio direttore sportivo mi ha chiamato, e mi ha esonera
Mh.
mi ha esonerato
Ah! Addirittura dopo, mhmm, dopo 1 vittoria, quindi proprio un fulmine a ciel sereno, come si suol dire.
dopo 1 vittoria fuori casa, fra l'altr <chuckles> Sì, sì. Ehm, ma, la cosa che mi ha fatto più male, non è stato tanto il discorso dell'esonero, è stata la motivazione dell'esonero. La motivazione dell'esonero allora, la motivazione dell'esonero è stata esattamente questa, uhm, che, mhmm, il presidente, aveva terminato, diciamo, il budget a disposizione della squadra e, avrebbe avuto bisogno di un altro allenatore, che gli garantiva una sponsorizzazione.
Ecco, cosa è successo?